Et bah, moi, c'est vrai que, heu, ça m ça me permettait de d'obtenir ce que je voulais d'une façon, heu, un peu forcée mais, bah oui, moi, en fait, je je l'ai pas du tout mal vécu, parce que, hem, je j'é j'étais bien dans mon ireven m dans mon environnement. Et puis il y a un truc, aussi, qui que, peut-être, les entreprises ne se rendent pas compte. C'est qu'un, un salarié, heu, qui sera qui sera mauvais en télétravail, c'est parce qu'il était déjà mauvais, heu, à la base. En fait, c'est pas parce qu'il est en télétravail. Et ça, hein, ils le comprennent pas forcément! <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Ouais. À la base. OK, ouais. Non, non, c'est sûr qu'ils mettaient tout sur le dos du télétravail en disant: «Mais si vous êtes en télétravail, heu, vous serez pas bon, et cetera» alors qu'au final, si je me trompe pas, on a quand même vu que ça boostait, heu, bah, la motivation, ça boostait la qualité du travail, aussi, chez certaines personnes. Parce que finalement, il y avait pas le stress d'avoir quelqu'un qui qui est là, quoi, qui te respire un peu dans le cou en te disant: «Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça?» Tu es tranquille, tu es chez toi, enfin. Tu travailles à ton rythme, quoi. Tant que tu rends ce que tu as à rendre, finalement, ça va, quoi.
Ouais. Bah, bien sûr. Ah mais, ouais. Mais c'est exactement ça! En fait, il y a il y a beaucoup de gens qui sont qui sont très très bons au travail, mais quand ils ont quelqu'un qui vient, heu, bah, comme tu dis, au-dessus de l'épaule, heu, pour souffler le chaud et le froid, bah, ils sont moins productifs parce que, heu, i ils sont plus en situation de stress, il y a moins la liberté de réfléchir, de prendre son temps. Parce que c'est ça aussi, il faut quand tu es tout le temps à ton poste, heu, il faut pas qu'on te voie, heu, peut-être, heu, trop, heu, je sais pas, aller chercher des verres d'eau trop souvent, enfin, il y a cet effet un peu de d'analyse de ton personnel, de jugement et tu te sens moins libre, heu, de de faire tout ce que tu veux. Alors qu'en télétravail, ben, tu peux le faire, mais et puis on voit que ça t'empêche pas de produire!
Exact. Ouais. Du jugement, ah, bah, non! <chuckles>

Exactement. Tu peux très bien te lever 3-4 fois si tu as envie. Si tu es fumeur, bah, tu vas fumer tes cigarettes, tu reviens, ça va pas changer la qualité de ton travail en soi, quoi. Au contraire, tu fais des petites pauses, c'est mieux pour ton cerveau, par moment. <chuckles>
Non, exactement. Et bah, oui, oui, c'est ça les micro pauses, oui, puisque puisque non, puis c'est ça, c'est des micro pauses, au final. C'est pas, heu, bah, tu as tes 10-15 minutes de pause et puis après, bah, tu restes sur ton siège, quoi. C'est c'est un petit peu différent.
Oui. Oui, tu bouges plus, oui. Et justement, est-ce que toi, tu peux me décrire un peu ta journée type avant et puis, ta journée type après, heu, le passage au télétravail? Qu'est-ce qui a vraiment changé, tu vois, dans ton rythme, dans ta routine le matin et cetera?
Ouais. Alors, bah, plusieurs choses parce que je suis, hem, après je suis plus dans cette entreprise où j'étais en télétravail, maintenant je suis en télétravail d'une autre façon, mais ce qui a ce que ça a changé clairement, c'est la qualité de mon sommeil. Enfin, tu tu peux dormir plus parce que moi, je je travaillais donc, heu, sur Lyon et j'avais 1 heure 1 heure de trajet pour, heu, pour aller jusqu'à mon boulot et 1 heure de trajet en en train en train et puis une partie à pied, sauf que, heu, faut que le train arrive à l'heure. Alors ça, je peux te dire qu'avec une expérience de salarié de 10 ans qui a pris le train, ton train, s'il est à l'heure 1 fois par semaine, c'est tu es super content.
Mmh, OK. Mmh mh. Oui, c'est vrai. OK. Ah, quand même, ouais. Ah, quand même, ouais. Ouais. <laughs> C'est déjà bien. <laughs>
Et et ça, c'est incroyable. Or or qu'on se dit que, bah, tous les salariés qui, heu, qui doivent partir prendre le train, on devrait peut-être prioriser en fait, le f ces trains là pour qu'ils puissent arriver à l'heure. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ouais. Et c'est sûr. <laughs> Donc toi, il y a l'histoire du train qui a changé. J'imagine que ça a été un game changer comme on dit en anglais, parce que finalement tu, bah, tu économisais 1 heure de trajet aller et puis 1 heure de re de trajet retour, quoi. Donc c'est quand même 2 heures dans la journée, c'est énorme!
Donc Ah bah, totalement. Bah, c'est ça.